คุณหมอหักดิบเลยอะค่ะ เพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าผลการวินิจฉัยอะค่ะมันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดี เขาพูดแบบนี้อะค่ะ แล้วอันหนึ่งก็คือที่ทำให้เราเครียดถึงต้องมา มาปรึกษาคุณ อ เนี่ยแหละค่ะ ก็คือว่าด้วยกลุ่มแก๊งเพื่อนเราอะมันก็จะมีไลฟ์สไตล์คล้าย ๆ กัน ใช่ไหมคะ พอกลายเป็นว่าไลฟ์สไตล์ของเราที่เราต้องปรับเปลี่ยนเนี่ย มันไม่ได้เหมือนกับเพื่อนไปเลยอะค่ะ เหมือนกับว่า เอ่อ โดดเดี่ยวเลย ไม่รู้ว่าเราจะเป็นแกะดำ หรือ ก แกะขาว หรือหงส์ดำ หรือหงส์ขาวในกลุ่มเพื่อนไปเลยทันทีอะค่ะ จาก จากผลของการวินิจฉัยครั้งเนี้ยอะค่ะ มันก็เลยทำให้เราอะ 1 มันเรื่องของเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย อย่างที่คุณอธิบายเพื่อให้เราเปลี่ยน mindset ของตัวเอง ใช่ไหมคะ ขณะเดียวกันน่ะในกลุ่มเพื่อนของเราด้วยเช่นกันน่ะค่ะ เพราะว่าใช้ไลฟ์สไตล์ที่คล้าย ๆ กัน เราก็ต้อง เฟด ตัวเองอะ ออกมาจากกลุ่มเพื่อนด้วยอะค่ะตอนนี้เนี่ย
อ๋อ อืม อ๋อ ครับ อืม อา ครับ อืม อา อืม ครับ อืม ครับ อา อืม อา อ๋อ เข้าใจเลยนะครับ ก็คือบางทีการเป็นเพื่อนกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง ก็คือมักจะไปทานข้าวด้วยกัน ก็จะสั่งอาหารคล้าย ๆ กัน ใช่ไหมครับ เพราะว่ามีความชอบเหมือนกัน อะไรแบบเนี้ยเนาะ แล้วก็เราก็ได้เอนจอยได้พูดคุยกับเพื่อนด้วย แต่ว่าอันเนี้ยครับ ใน ในกรณีของคุณน่ะต้องบอกว่า ยังไงก็ยังแบบว่าอยากให้ทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับ เพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าจำเป็น แล้วก็เราควรจะหยิบยกขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยเนาะที่เราควรจะคำนึงถึง แต่ว่าเรื่องที่คุณกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ ในเรื่องของสังคมรอบข้างจะเหมือนเดิมไหม ไปกับเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ อันเนี้ยครับ เราเชื่อว่า เอ่อ ถ้า ค เพื่อน ๆ ของคุณเนี่ยรู้ในเรื่องของการวินิจฉัยนี้แล้วนะครับ แล้วก็ เอ่อ มีการพูดคุยกับเพื่อนจริง ๆ ว่า เนี่ย บางทีไปกินเราก็อาจจะไม่พร้อมนะ บางทีถ้า เอ่อ เรา เราอาจไปกินร้านอาหารที่เคยไป เราอาจจะ เอ่อ ขอเลี่ยงบางเมนูไปนะ หรือว่าบางทีเนี่ยถ้าไปทานอาหารร่วมกันกับเพื่อน ก็ เอ่อ เราอาจจะจำเป็นต้องมีอาหารของเรา อะไรแบบเนี้ยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าช่วงแรกอะน่าจะรู้สึกแปลก ๆ เลย แต่ว่าทีเนี้ยครับ ว่า เชื่อว่าระยะเวลานะครับ ที่เราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เนี่ย ก็จะทำให้เรากินเนาะ แล้วก็ไม่รู้สึกเขิน รวมถึงว่า ไม่แน่นะครับว่า เพื่อน ๆ เนี่ยเห็นเราทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว อะไรแล้วเนี่ย อาจจะอยากลองทำตามก็ได้นะครับ เราอาจจะเป็น ผู้นำกลุ่มในแนวการ การรักสุขภาพก็ได้ครับ อืม
ใช่ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ก็ด้วยอะค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ